Lalo na pag breeding na, nako pag nakita mo na nagdikit yan dapat babantayan mo yan pag nagdikit na yan ihiwalay mo na yan, pag hindi mo hiniwalay patay ang isa diyan. <chuckles>
Oo. Tama parang ay naku me mer meron kaming ano yun parang siguro ang ano namin na fight, ah, fighting fish is 5, so nakabukod sila dun sa ano, dun sa fish bowl. Nakabukod kasi sa ibabaw sila nung ano, sa ibabaw sila ng awara arwana, kaya lang minsan yung arwana nilulundag niya yung
Mm, kasi hinihiwalay talaga yan, eh.
Yung ano.
Kasi nakikita silang pagkain 'di ba? <chuckles>
Oo na kaya parang ano parang, pagka dating mo na pagkagising mo ng umaga basa-basa na yung ano yung ilalim nung aquarium.
Ayun pala ayun na tumalon na. <chuckles>
Nakakamis sila, mm. Tapos re ikaw ba ano ba yung pinaka i ano 'to, ah, pinakakwento may kwento ka ba tungkol dun sa hal alaga mong hayop na gusto mong ibahagi mga nakakatuwa ganyan?

Ganiyan, ganiyan din ako. Kami ng kapatid ko pa, tapos pagka eh, kasi marami siyang kaibigan, eh. So, parang nag-aano siya na i-aano yung, ipa-partner yung pa hamster nga do'n sa ano, do'n sa am hala, nung ano nawala na siya kinabukasan. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Alam mo kung saan ko pa siya kinukulong? Gumawa pa ako ng kulungan niyan. Alam mo yung mga box box na ano ba tawag ba dito sa box na ‘to, yung
Mm.
Storage box.
Ah, oo yung plastic.
Oo, ‘di ba hindi nila mangangatngat basta-basta 'yon. Hindi ko alam kung paano nakalabas do'n.
Oo nga. Oo, tama. Oo nga. Ayon, parang ayan din yung malaking palaisipan na pan na paano sila nakatakas? Kasi nung
Sa inyo ba, saan nakakulong?
Sa ano, si do'n sa, um, ano, parang yung norm tipikal na cage na ano na yung alambre. Ah, alambre, bakal ganiyan. Oo, 'yon so maliliit lang yung ano 'non eh, maliliit lang yung
Oo. Mm, mm. Pero kahit na 'no, ang galing naman kasi matigas ang ba yung bakal na 'yon para sa kanila matigas 'yon.
Kaya nga. Totoo, pero iisipin mo, hala, o iisipin mo baka kinuha kinain ng ibang mabait ganiyan <chuckles>
Paano? Pero hindi, eh, kasi kung maliliit lang din ng espasyo no'n, hindi basta-basta makakalusot 'yon. Pero ‘di ba nakakapagtaka, sa akin na nga lang takang-taka ako no'n. Paano, sabi ko.
Oo. Tama. Totoo.